Okay, okay. No, effettivamente, l'impostazione della tradizione di per sé è un po', mhmm, macabra, se vogliamo, appunto, definirla. Però, io mi ricordo che, da bambina, la vivevo con con gioia.
Mh-mh. Con gioia, sì, sì, sì, sì.
Sì, ma perché, poi, sai, l'indomani era bello svegliarsi, andare in soggiorno brava.
Con tutti i doni i regalini. Sì a noi questa cosa è mancata, mhmm, lui pensava di proteggerci, però secondo me ha sbagliato perché sarebbe stato bello, mh.
Mh-mh, sì. Mh-mh. No, no, era bello, sai, perché, comunque, io ho 2 non ho conosciuto 2 nonni, ehm quindi, anche attraverso questa importante tradizione, sai, comunque, era un'occasione in più per poter parlare di loro, ehm, per ricordarli anche attraverso i racconti dei miei genitori. E poi la tradizione voleva, no, che l'indomani ci si svegliava tutti e andavamo in soggiorno e trovavamo i doni portati da loro, chiaramente, messi sul tavolo dai miei genitori però era bello, insomma, anche, mhmm, la frutta martorana di cui ti parlavo, che è il dolce tipico della tradizione, o le pupe di zucchero, i vari biscotti che, mhmm, si mettevano dentro i cannestri, noi li chiamiamo cannestri, sono quelli
Mh-mh. Certo, mh-mh. È bella come cosa, va mh, certo, certo ovviamente, mh-mh, mh. Mh-mh. Sì, i cannestri, i cannestri. Poi, per esempio, noi, mhmm, mhmm, usavamo tantissimo come tradizione, mhmm, ogni anno, verso fine di settembre o inizi settembre, non mi ricordo, una delle 2, ehm, adesso un po' meno, ovviamente, perché, sai com'è, si cresce e un po' si ci allontana. Ehm, facevamo la salsa in casa di una mia zia che aveva un villino molto grande. Quindi brava, <chuckles> sì, sì, sul finir esatto, inizi settembre, finire dell'estate. Quindi, tutti i parenti si radunavano: i piccoli giocavano con i piccoli, i grandi avevano i ruoli più importa
Mh-mh. Sì. Sì. Mh-mh. Certo. Ah, la salsa di pomodoro, sul finire dell'estate mi pare, quello è il periodo. Sì. Bellissi è perché si fanno le conserve per l'inverno immagino, facevate bello, bello. E quindi come trascorrevate queste giornate?
Bravissima, bravissima, proprio così.

Eh, no, non lo le ho comprate a luci calde e bianche. Ehm, bella, sai quell'effetto un po' elegante, mhmm, pulito. E ho comprato 2 giri da 1000 LED, quindi, praticamente il mio lab albero aveva 2000 LED, però, cioè, già era ricco solo con le luci praticamente. Eh, io volevo lasciarlo solo con le luci. Non so se ti è capitato, sai, di riv di vedere gli alberi di tendenza del dell'ultimo anno, erano solo fatti di luci. Poi, vabbè, avevo le palline, poi ho una passione per le palline di vetro, quindi, insomma, lo lo
Belle, le migliori. Mh-mh. Wow. È vero, è vero. Mh-mh, è vero. Mh. Guarda, a proposito di luci, ti posso dire che io ho il compagno che è letteralmente innamorato della tecnologia. Quindi, diciamo abbiamo associato anche questa nuova innovazione tecnologica che sono le Twinkly, una cosa del genere, queste nuove marca di, mhmm, lampadine che praticamente si possono gestire da un'app, e tu in le imposti, ehm, a seconda di come ti piace vedere colorato l'albero. Quindi, non è per forza solamente in bianco, mhmm, che ne so
Mh-mh. Okay. Ah-ha. Cosa sono? Sì? Ah-ha. Mh. Okay. Ah, carina, cioè praticamente gli cambi gli cambi luce, gli cam ah, belli.
Bravissima. Esatto, dall'app. Quindi, se non ti va di vederlo bianco lo metti colorato in un altro modo, ehm
Ah. Ah, quindi hai tante varietà di luci quindi, bianche, colorate e puoi cambiare anche lì.
Brava. Mh. Pur avendo un solo giro di luce, quindi lo decidi tu.
Ah, bellissimo! Ma dove le hai comprate, se posso chiederti? Ah, bello, bello da da valutare, ecco. Ehm, poi, ecco, ci sono, mhmm, il Natale, comunque abbiamo parlato del Natale come tradizione per eccellenza, no, però poi ce ne sono tantissime. Per esempio, io sono meridionale, da noi qui, ehm, c'è una tradizione a cui io sono tanto legata, perché da bambina la vivevo tantissimo, che è la commemorazione dei defunti. È il 2 novembre, sì, è bellissimo. Ora non so te, però a me piace, sai, tutto l'iter, la preparazione della frutta martorana, non so se la conosci.
Su Amazon, mh. Mh-mh, mh. Mh-mh. Mh-mh. Ah, la festa dei morti, sì, il 2 novembre, mh. Mh. Sì, la conosco. Anch'io sono meridionale, però, a differenza tua, questa è una delle poche tradizioni che in famiglia non ci hanno fatto, diciamo mhmm, non dico mai vivere eh, ma non mhmm, mio padre si rifiutava di farcela vivere, perché pensava che fosse un po' macabra per i bambini il fatto che i parenti venissero a portare dei doni. Ma noi un po' l'abbiamo, mhmm, provata questa cosa, nel senso che volevamo essere come tutti gli altri bambini e ricevere doni dai zii, parenti, ma per noi non venivano. <chuckles>
Ah, okay. Mh. Non l'ave o mh. Mh, è vero. <chuckles> Sì, in effetti l'appro mh. Okay.